À, bây giờ mình mới biết là phải có những cái mẹo như thế để mà, ờ, vừa đảm bảo dinh dưỡng, đúng không? Vậy thì, ờ, vừa đảm bảo dinh dưỡng là một chuyện rồi, mà làm sao để mà nó vẫn hấp dẫn mà vẫn ngon cơ, chẳng hạn như, kiểu là, ờ, khi mà mình mình nấu ấy, thì d phải dựa vào gia vị như là dựa vào cách xét nhiệt độ rồi là phải canh chừng thời gian?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, à, đối với các món nướng á, thì mình nghĩ là nhiệt độ là từ 180-220 độ trong 20 phút là quá hợp lý luôn. Còn với các, a, món nước á, thì mình mình nên là ninh ninh xương và hầm xương trước, à, tầm 1 tiếng á, là mình sau đó mình hãy nấu. Và đặc biệt á, nếu mà, à, với các món mà nấu về bánh canh nè hoặc hủ tiếu nè, hoặc là canh ngọt á, thì mình nên nà cho củ cải vô, ừm, mình nên cho củ cải trắng vào để mà nước nó ngọt hơn mà ngọt mà kiểu tự nhiên á, chứ hông phải là nhờ ngọt do đường. Thì nó cũng đảm bảo cho mình là ăn, a, củ củ á, thì nó vừa có chất xơ nè, mà dừng vừa làm ngọt nước dùng của mình nữa thì quá là hay luôn.
À. À. Hợp lý nha. Vậy thì, ờ, đối với những cái món mà mình, kiểu, ờ, ăn một bữa mà nó chưa hết ấy, thì mình, ờ, hâm đi hâm lại này, thì bạn có cảm thấy là nó có giữ được cái hương vị hay là giữ được dinh dưỡng không?
Ừm. Ừm.

Có trứng nè, rồi có thêm một chút rau nữa. Ừm, để mình tận dụng, mình tận dụng cái cơm nguội đó đó, thì mình mình mình để mình ăn luôn. À, thì thì mình còn ngoài ra thì nếu mà nếu mà trong trường hợp còn, ờ, thời gian nữa đó thì mình lại nấu ráng nấu thêm một cái món canh, đó là canh cải thịt bằm để mà, à, mình ăn cho có chất xơ á, cho, ờm Đúng rồi, có canh nóng ăn thì nó sẽ, ờ, giúp mình lấy lại năng lượng hơn.
Nó cũng khá thú vị đấy. À. Để đỡ khô nữa nhỉ?